คือวันเนี้ยค่ะ เรามีเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหามาสักระยะหนึ่งแล้ว นานพอสมควรเลย ที่เราอยากจะมาขอคำแนะนำหน่อยนะคะ
อืม ครับ ด้วยความยินดีเลยครับ
อืม คือปัญหาที่เราเจอเนี่ยนะ ตอนเนี้ยค่ะ มันคือเป็นปัญหาของเรื่องการนอนนั่นเอง ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะคะว่า ช่วงเนี้ยเราเริ่มรู้สึกชัดมาก ๆ ว่า เวลานอนของเรามันไม่ค่อยสม่ำเสมอ แล้วพอด้วยมันเป็นแบบนี้ค่ะ พอนอนไม่สม่ำเสมอ ตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกง่วงมาก เราจะไม่อยากตื่นเลย แล้วก็พอตื่นมา ใช่ไหมคะ อย่างตื่น 8:00 โมง อย่างเงี้ย เราก็จะนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียงอะค่ะ อ เล่นโทรศัพท์มือถือไปจนถึง 10:00 โมงถึงค่อยลุกไปอาบน้ำแปรงฝัน แล้วก็ถึงเริ่มทำงานน่ะค่ะ
ครับ อืม ครับ ครับ อืม ครับ ๆ อ่า แล้ว แล้วตรงนี้ อันนี้หมายถึงว่า เป็นอาการของ เรียกว่า ช่วงวันหยุดอย่างเดียวไหมครับ หรือว่าในวันที่ต้องไปทำงานด้วย? อย่างเงี้ยครับ
เป็นทุกวันเลยค่ะ เพราะว่าเราเนี่ย ตอนเนี้ยทำงานอยู่ 2 งานเนาะ ค่อนข้างจะทำงานหลายอย่าง แล้วก็ต้องบอกแบบนี้ก่อนเลยนะคะว่า งานประจำของเราก็ทำอยู่ที่บ้าน แล้วก็งาน เราก็ทำงานเสริมด้วย หลังจากทำงานประจำเสร็จแล้ว อะเนาะ คือทั้ง 2 งานเนี้ยเป็นงานริโมต ที่สามารถทำที่บ้านได้เลย ซึ่ง อ่า เราจะทำงานประจำอะค่ะ เป็นตอนประมาณ อ่า 10 โมงเช้า ใช่ไหมคะ
ครับ อืม ครับ ครับ ครับ
10 โมงไปจนถึง 13:00 ประมาณนั้นแหละ แล้วก็พอ เสร็จปุ๊บ เราก็จะไปทำงานเสริมต่อค่ะ ทำงานเสริมต่อ ไปจนถึง 18:00 แล้วก็จะมีพักกินข้าวเย็นบ้าง แล้วหลัง จากนั้น หลังจากนั้นนะคะ กินข้าวเย็นเสร็จ เราจะกลับมายิงยาวจนถึง 1:00 เลยอะค่ะ แล้วมันก็เป็นแบบเนี้ย ทุกวัน วน loop ไปทุกวัน พอถึง ตีหนึ่ง ทำงานเสร็จกว่าจะอาบน้ำ แล้วก็แปรงฟัน เข้านอนเนี่ยก็ปาไป 2:00 แล้วไงคะ แล้วก่อนนอนก็จะต้องเล่นโทรศัพท์ด้วย ต้องไถ TikTok ด้วย พอถึงหลับจริง ๆ ก็ 2:00 กว่า ๆ เกือบ 3:00 แล้วก็เป็นแบบเนี้ย ต้องตื่น 5:00 อีก ก็คือมันรู้สึกทั้งหลับไม่เพียงพอ เวลานอนที่มันไม่เท่าเดิมในแต่ละวันนะบางวันก็หลับ 2:00 บางวันก็หลับ 1:00 แล้วก็ อ่า บางวันก็ตื่นเช้า บางวันก็ตื่นสาย เราก็เลยรู้สึกเหนื่อย ๆ เนือย ๆ ง่วง ๆ ในตอนเช้ามาก ๆ เลยอะค่ะ
อืม ครับ อือฮึ ครับ โอ้ ครับ อ๋อ ครับ ครับ อืม ครับ ๆ โอ้โฮ จริง ๆ ที่คุณเล่ามาเนี่ย เอ่อ มี มีหลายจุดเลยนะครับ ที่อาจจะเป็นปัจจัยหลักเนี้ยในการทำให้ เอ่อ เรียกว่า คุณ เอ่อ ไม่ได้พักผ่อนอย่างเพียงพอเนาะ รวมถึงว่า ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ เอ่อ รู้สึกกระปรี้กระเป๋า หรือว่ามีพลังเนี่ยมา เอ่อ แม้แต่ว่าเพิ่งจะนอนมาก็ตามนะครับ จริง ๆ คือ อ่า เรียกว่า วิถีชีวิตที่คุณใช้เนี่ย อันเนี้ยค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเลยนะครับ เกี่ยวกับในแง่สุขภาพ เพราะว่าอย่างที่คุณบอก คือเข้านอนก็ดึก แล้วก็ต้องตื่นนอนแต่เช้า รวมถึงระหว่างวันเนี่ย ก็คือทำแต่งานนะครับ โหลด แล้วก็ เอ่อ พอถึงช่วงงานเสร็จแล้วเนี่ย ช่วงกลางคืน เอ่อ พอถึงช่วงพักผ่อน ก็คือกลายเป็นว่าต้องเบียดเบียนเวลานอนตัวเองเพื่อใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยมาใช้ในการ เอ่อ พักผ่อนนะครับ ดังนั้น เอ่อ ตรงนี้เนี่ยครับ คือ อ่า ผมก็เข้าใจได้เนาะว่า เอ่อ เป้าหมายของคุณตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องการสร้างรายได้ สร้างความมั่งคั่งนะครับ เลยต้องเรียกว่า หักโหมเวลาตัวเองเนี่ย เอ่อ เพื่อมาหาเงินตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ เอ่อ ทีนี้เนี่ยอย่างในส่วนของงานประจำเนี่ยก็ เอ่อ ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ก็คือว่ามันก็ต้องเข้าไปทำประ มี แล้ว มี มี เรียกว่า มีการเช็กการมาทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วถูกต้องไหมครับ? แบบว่าอาจจะเป็นจันทร์ถึงศุกร์ จันทร์ถึงเสาร์
อือ ค่ะ อืม ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ อืม ใช่ค่ะ
ครับ แล้วในส่วนงานพาร์ตไทม์ที่ว่าเนี่ยล่ะครับ อันนี้มี เรียกว่า ชั่วโมงขั้นต่ำไหมครับที่ต้องทำ? หรือว่า เอ่อ ทำ เรียกว่า เราจะได้ค่าตอบแทนตามที่เราทำเฉย ๆ เลย?
คือมันเหมือนแบบว่า มันไม่ได้มีชั่วโมงขั้นต่ำนะคะ เพราะว่าต้องบอกเลยว่า งาน งานเสริมที่เราทำอยู่ ณ ตอนเนี้ยเนาะ มันเหมือนเป็นอะไรที่แบบ คือทำมากเราก็จะได้มาก แล้วทำน้อยเราก็จะได้น้อย แต่ด้วยความที่เรางกไงคะ เราก็แน่นอนอยู่แล้วสิ อา ก็ต้องทำมาก อย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าเราก็อยากได้เก็บเงินเยอะ ๆ แล้วแบบว่า มันเป็น อ่า พรอเจกต์ พรอเจกต์หนึ่งเนี่ย มันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีความแน่นอนสักเท่าไรอะค่ะ เพราะว่าคือเราไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหน? ไม่รู้ว่ามันจะไปตอนไหน? พอช่วงที่แบบงานมันยังอยู่อะ เราก็อยากจะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ อย่างเงี้ยค่ะ อืม
อืม ครับ อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ โอ้ ตรงนี้ก็เข้าใจได้เลยครับ จริง ๆ เพราะว่า เอ่อ ในเรื่องความไม่แน่นอนของงานหรือพรอเจกต์เนี่ย มันก็ทำให้เรา เอ่อ เรียกว่าวางแผนอนาคตไม่ถูกเนาะ ดังนั้น เอ่อ ใน ในขณะที่ยังทำได้เนี่ย เราก็อยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ย เอ่อ มันก็สะท้อนในมุมมองที่ว่า คุณเนี่ยให้คุณค่ากับเรื่อง เอ่อ ของการสร้างรายได้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ทีนี้เนี่ยสำหรับเรื่องการสร้างรายได้หรือว่า เอ่อ สะสมเงินเนี่ยนะครับ ในทางตรง ๆ เลยเนี่ย เอ่อ อยากให้คุณมองว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย มันมี 2 ทางนะครับ ทางหนึ่ง ก็คือทางหารายได้เพิ่มให้มันเข้ามานะครับ กับอีกทางหนึ่งเนี่ย คือลดรายจ่ายเพื่อให้มันออกไปน้อยลง เพื่อที่จะเหลือเงินเก็บไปทำเรื่องที่เราอยากจะทำนะครับ แต่ทีนี้เนี่ย การที่คุณ เอ่อ เร่งในการหาเข้ามาเนี่ยนะครับ มันอาจจะทำให้คุณลืมไปอย่างหนึ่งครับว่า เอ่อ ถ้ายิ่งสุขภาพคุณใช้งานมาหนัก ๆ เนี่ยครับ แล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยมัน เรียกว่า อาการป่วยเนี่ยปะทุออกมา หรือว่า เอ่อ แสดงอาการที่ชัดเจนออกมาจนคุณทำงานไม่ได้ อันเนี้ยครับ มันจะไปเพิ่มภาระหนักตรงในเรื่องของ เอ่อ รายจ่ายหรือเงิน ที่จะต้องออกไปนะครับ ซึ่งถ้าเกิด เอ่อ คุณประเมินได้ไม่ดีพอ หรือว่า เอ่อ เรียกว่า เอ่อ หักโหมเกินไปเนี่ย จนอาการมันหนักมาก เหมือนถึงขั้นแบบว่า เอ่อ อาจจะต้องแบบว่าหยุดงานเนี่ย หยุดงานก็เสียรายได้แล้ว 1 ใช่ไหมครับ? แล้วก็ เอ่อ ยังไม่รวมถึงว่า อาจจะต้องมีการจ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาล ที่มันก็เป็นเงินจำนวนมากหลักตามแต่อาการอีกทีหนึ่ง ดังนั้นตรงนี้เนี่ยครับ คือถ้าเกิด เอ่อ เป้าหมายของคุณเนี่ย คือการมีเงินสำรองหรือเงินเก็บไว้นะครับ ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องระวังมาก ๆ คือต้องระวังเรื่องสุขภาพเนี่ยแหละครับ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อรักษาค่า เอ่อ เพื่อค่ารักษาพยาบาลนะครับ เพราะว่าเงินตรงนั้นเนี่ย เอ่อ มูลค่าตรงนั้นที่อาจจะต้องเสียไปเนี่ย คุณควบคุมไม่ได้ด้วยนะครับ มันอาจจะ ใช่ มันอาจจะอาการหนักมาก หรือว่าอาจจะอาการไม่หนักมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ต้องมีรายจ่ายเกิดขึ้น ซึ่งมันก็จะไปขัดแย้งกับเป้าหมายของ การเก็บเงินของคุณนะครับ ถ้าคุณเข้าใจ ครับ อ่า ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ย คุณก็จะเห็นว่าจริง ๆ แล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องเดียวกันเลย ระหว่างการรักษาสุขภาพ แล้วก็การหาเงินเนี่ยแหละครับ เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของมัน คือ เอ่อ รายได้ที่ยังเหลืออยู่ของเรา หรือว่า เอ่อ คือ คือเรื่องการลดรายจ่ายของเราออกไปนะครับ ก็ยังไงอยากให้มองว่า เรื่องการรักษาสุขภาพเนี่ย มันก็เป็นหน้าที่ หน้าที่หนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบ แล้วมันจะส่งผลต่อรายจ่ายของเราเลยนะครับ
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็จริงนะคะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ แต่คือ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ก็จริงนะคะ อย่างที่คุณพูดมามันก็ถูกทุกอย่างเลยเนาะ แต่ว่า เอ่อ พอเราเป็นคนเหล่านี้ มันค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะค่ะ เพราะด้วยความที่แบบเราจะกลับมาปรับตารางนอน ใช่ไหมคะ คือด้วยความที่เราอะ ทำแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนาะ พอจะกลับมาปรับตารางนอนมันจะยากพอสมควรเลยค่ะ มันจะมีปัญหานอนหลับยาก คือเหมือนแบบบางคืนน่ะก็หลับได้ แต่ก็จะมีสะดุ้งตื่นกลางดึก ต้องบอกแบบนี้เลยว่า เราเป็นคนที่ค่อนข้าง สะดุ้งตื่นค่อนข้างง่ายอะค่ะ แล้วพอเป็นแบบเนี้ยบ่อย ๆ อะ เราเริ่มกรัง กังวลแล้วว่า เฮ่ย มันจะแก้ยากไปเรื่อย ๆ เราก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงเนาะ คือเราก็แบบ จริง ๆ ก่อนนอนเราก็มีเล่นโทรศัพท์อยู่บ้าง ดูหน้าจออยู่บ้าง บางวันก็มีคิดเรื่องงานไปด้วย คือเราก็ไม่รู้ว่า เราจะต้องทำยังไง ที่แบบจะลดการคิดเรื่องงานก่อนนอนไปบ้าง มันจะได้ลดเวลาที่เราแบบมาฟุ้งซ่านตรงเนี้ย เอาเวลานั้นน่ะไปพยายามง่วงเหงาหาวนอนดีกว่า อะไรแบบเนี้ยค่ะ
ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อา อืม ครับ อืม ครับ ครับ ครับ เอ๊ะ อืม ครับ ๆ เอ่อ เพราะจริง ๆ สำหรับเรื่องความคิดมากเนาะ ก่อนนอนเนี่ย อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ผมเข้าใจเลยครับว่า เอ่อ มันสามารถเกิดขึ้นได้กับทุก ๆ คนนะครับ แล้วก็ เอ่อ มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้จัดการง่าย ๆ เลย คือบางทีแล้ว การที่จะบอกให้เราไม่คิดเนี่ย มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะ คือมันก็คือความคิดของเราที่มัน เอ่อ บางทีเราอาจจะฟุ้งซ่าน หรือว่าอาจจะกังวลกับเรื่องของอนาคต หรือเรื่องที่เรายังหาคำตอบไม่ได้ในอนาคตนะครับ ก็อย่างไรตรงนี้เนี่ย ผมเอาใจช่วยนะให้คุณผ่านมันไปได้นะครับ แล้วก็ถ้าจะ จะถามถึงว่ามันมีเทคนิคอะไรไหมเนี่ย จริง ๆ แล้วมันก็มีหลายอย่างเลยนะครับ เอ่อ เอาตั้งแต่ว่าเริ่มปรับสภาพแวดล้อมของ เอ่อ ห้องนอนเนาะ ให้มีความเงียบสงบ มีอากาศที่เย็นค่อนข้างเรียกว่า อุณหภูมิที่ค่อนข้างดี แล้วก็ เอ่อ อาจจะ เอ่อ ระวังเรื่องแสงสว่างภายในห้องนะครับ และที่สำคัญเลยก็ที่ ที่คุณเล่ามาเนี่ย ก็คือว่าการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งที่ เอ่อ เป็นปัจจัยสำคัญเลย ที่ทำให้เกิดการนอนไม่หลับ รวมถึง เอ่อ การ อาจจะรวมถึงการที่ เอ่อ ระบบประสาทเราเนี่ย ไม่สามารถพักได้อย่างเต็มที่ ทำให้คุณเนี่ย มีอาการตื่นง่ายระหว่างนอนด้วยนะครับ คือตรงนี้เนี่ย เอ่อ สำหรับพฤติกรรมการเล่นโทรศัพท์เนี่ย ถ้าเปลี่ยนได้ ก็อยากจะแนะนำว่า เอ่อ ลองลด ละ เลิกตรงนี้ดู แล้วก็ เอ่อ เช่น น ไปหาอะไรอย่างอื่นทำ ที่ เอ่อ มันดูจะเอื้อต่อการนอนมากขึ้นนะครับ อย่างเช่นการ เอ่อ การอ่านหนังสือนะครับ หรือว่า เอ่อ ถ้าไม่อยากอ่านอะไรมาก ก็อาจจะเป็นลอง ลองเขียนไดอะรีดู ก็ดูเป็นทางออกที่ดีนะครับ เพราะว่ามัน อย่างน้อยเนี่ย ก็จะช่วยให้เราแบบว่า เอ่อ จดจ่อกับสมาธินะครับ แล้วก็ เอ่อ ได้คิดทบทวนในเรื่องแต่ละวันด้วย คือแทนที่เราจะไปนอนคิด เอ่อ บนที่นอนแบบเคว้งคว้างเนี่ย สู้เราจดลงกระดาษ แล้วก็คิดให้มันจบไปเลย อันนี้ก็ดูจะเป็นทางออกที่ดี นะครับ อันนี้ยัง
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม โอ้โฮ ก็เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ เลยนะคะ เราชอบมาก ๆ เลย เพราะว่าจริง ๆ เนี่ย เราก็มีไอเดียแอบจะคิดอยู่ว่าอยากจะเขียนไดอะรี แต่พอมันถึงเวลาเอาเข้าจริง แล้วก็ความขี้เกียจมันมา <chuckles> มานำพาเราไปเสียได้ มันมาเอาชนะเราไปเสียได้ยังไง แต่พอ พอมาฟังคุณพูด ได้ฟังแบบนี้แล้วอะค่ะ เราคิดว่า เอ่อ มันก็พอ น่าจะได้อยู่บ้างนะคะ แต่ก็คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเรา ก็จะลองค่อย ๆ ปรับไปแล้วกันเนาะ เราว่าเป็นไอเดียที่ดีมาก ๆ เลย เพราะตอนเนี้ยมันค่อนข้าง ก็ส่งผลต่อชีวิตประจำวันเราบ้างแล้วเหมือนกัน พอตื่นมาแล้วมันมีความง่วงมาก ไม่สดชื่นอะค่ะ มันทำให้พลังงานตอนกลางวันของเรามันค่อนข้างล้า มี ผ มีผลต่ออารมณ์ แล้ว ส ก็ทำให้สมาธิเราสั้นด้วย แบบเราจะวอกแวกง่อกแง่กตลอดเวลาด้วย อย่างเงี้ยค่ะ ยังไงคำแนะนำข้างต้นที่ให้มานี่ก็ดีมาก ๆ เลย
ครับ อืม ครับ อืม ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ ครับ อ๋อ ครับ ด้วยความยินดีนะครับ ก็ เอ่อ ถ้านอกจากนั้นเนี่ย มันก็ยังมีวิธีอื่น ๆ อย่างเช่น แบบพวก เอ่อ ทานเครื่องดื่มอุ่น ๆ ก่อนนอนนะครับ พวกชาแคโมไมล์ หรือว่า เอ่อ นมอุ่น ๆ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ เอ่อ น่าจะพอช่วยให้ เอ่อ เรา ร่างกายเราสงบขึ้นแล้ว ก็เข้านอนได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็อย่างไรตรงนี้ เอ่อ เอาใจช่วยนะครับ ให้คุณผ่านมันไปได้ แล้วก็ เอ่อ มีเช้าที่สดใสมากขึ้นนะครับ ไว้มีโอกาสเราลองมาพูดคุยกันใหม่นะครับ แล้วก็หวังว่า เอ่อ สิ่งที่แนะนำไปเนี่ย คุณจะ เอ่อ จะสามารถช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตคุณ แล้วก็คุณภาพการนอนของคุณดีขึ้นได้นะครับ
ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มาก ๆ เลย แล้วก็ อ่า เดี๋ยวเราจะลองนำไปปรับใช้ดูนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งค่ะ สวัสดีค่ะ
ครับ ด้วยความยินดี ครับ สวัสดีครับ